É, mas é literalmente isso mesmo, sabe, tipo, não adianta às vezes tem dias que não funciona, que as coisas não estão fluindo e não tem muito o que fazer, né, pode tipo, bo
E o que que você faz, assim, quando você tá nesse ponto que nada tá funcionando, você dá um tempo, tipo, o que que faz?
Exato, exatamente quando eu tô assim com bloqueio mesmo, né, eu paro, né, eu paro, assim, ó po não tô conseguindo aqui entendeu, tô nervoso, tô com isso na cabeça o tempo todo, aí eu fecho o computador, saio, se não tiver muito frio vou dar uma volta lá fora entendeu, uma volta aqui no bairro, vou ali num parque que tem
E bloqueia a palavra? Ah, ai você sai da sua fortaleza, a olha que importante o câmbio de ambiente também, tipo ah olha só. Sim.
Exatamente. Muito importante, você sair um pouco, levar o cachorrinho pra passear entendeu, eh, comigo é é melhor é a melhor coisa que, tipo que que ajuda mesmo. É porque, tipo, você tá fazendo ali uma caminhada, você tá ali, né, prestando atenção no cachorrinho também, então você esquece um pouco dos problemas do momento, né, ali focado em outra coisa
Ah, cachorrinho é a melhor terapia. <laughs> É, a melhor terapia é o cachorrinho, sim. Sim, exato. Você entra em outro fu você entra em outro fluxo, né, tipo não não de concentração, mas de relaxamento, é um fluxo também e é muito importante sim, é.
Exatamente. Com certeza, não deixa de ser. E aí a gente volta pra casa já com insights, né, com uma ideia um pouco melhor pra olha, parei ,sai um pouquinho, então consigo voltar agora e e fazer de novo, só que tem dias também que não funciona né, não tem muita mágica pra fazer. É.
É, exato, olha que interessante. É, tem dia que não funciona nada realmente, esse ai esse dia você tem que se eh eu sou religioso, eu oro a Deus, não sei qual que caminho que você toma, <chuckles> mas esse é o meu. Olha
Aham. É, quando não funciona nada a gente só só aguarda pelo outro dia. <laughs>
Sim, só só Deus na causa. Olha, muito o um eh, eu adorei essa conversa, muito interessante, assim, o a tua his a tua forma de vida e tua ligação com a música, viu, valeu.
Obrigado cara, muito bom mesmo o nosso papo, obrigado pelo convite, até a próxima, tchau tchau.
Até mais.